زحمة جدًا، بَشِعة، المدينة ج من جوّه صعبة جدًا الحركة فيها وصعب جدًا إن أنت أ يعني تتحرّك من مكان خاصةً لو حصل حادثة، الدنيا بتقفل وممكن تفضل وقت طويل أوي في ال في الطريق وكمان عندهم إشارات مرور كتيرة أوي. عملنا إحنا كُنّا نازلين آآ معانا فلوس بتاعة عُملة البلد، بس أصلًا مش عارفين التاكسي المفروض هياخد منّنا كام، على المشوار ده يعني؟ فإحنا خرجنا من ال من المطار، خدنا تاكسي عشان إحنا عارفين المكان بتاع الأوتوبيس وليه ميعاد معيّن نبقى موجودين فيه، فجرينا على إن إحنا ناخد تاكسي عشان نوصل للأوتوبيس.
آه. طب وعملتوا إيه؟ تاكسي على طول، عشان تلحقوا وقتكم بقى وتلحقوا الأتوبيس.
أ آه، آه. فالتاكسي بقى حَس إن إحنا إيه، أجانب، ما بنتكلّمش اللغة، ما فَتَحش العدّاد. أ ودي طبعًا كانت أول غلطة إحنا أصلًا عملناها إن إحنا ما طلبناش منّه لو سمحت افتح العدّاد، آه. آآ، فبس عدّينا الموضوع وبتاع ف أ الطريق وقف فترة كبيرة أوي بينا، أ أخدنا بتاع أكتر من ساعة، متهيّأ لي ساعة ونُص حاجة كده عشان نوصل للمكان
آه. إن هو يفتح العدّاد. ياه! عشان توصلوا للأوتوبيس أصلًا.
آه. المكان الطريق كان ياخد تِلت، نُص ساعة بالكتير، بس مش فاكرة كان حصل حادثة أو حاجة اليوم ده في الطريق آآ ام ما شُفتش إيه اللي حصل بالضبط تحديدًا، بس وقفنا كتير جدًا في الطريق. إمم.
آه. اتأخّرتوا يعني ف يعني اتأخّرتوا على الأتوبيس.
آه، فالتاكسي بقى آآ وإحنا جايين ننزل، طلب منّنا حوالي 150€، حاجة كده، رقم كده آه، غريب شوية. آه، فإحنا <laughs> فكّرت طبعًا الموضوع ده
ياه! ساعة ونُص! إمم. ما فكّرتيش تشتغلي سواق تاكسي؟ <giggles>
آه. بس هو كان يعني نسي كانت حركة نَصْب يعني، ما طبعًا مش ده رقم مش طبيعي خالص ولا حتّى عشان وقفنا ولا أي حاجة.
آه. آه طبعًا طبعًا. يعني دي أول درس اتعلّمتيه في الغربة كده، إنِّك تبقي ناصحة شوية وتقولي له شَغّل العداد يعني عشان ما يتضحكش عليكم ال الضحكة دي. بس قولي لي برضه يعني كنت عايز أعرف منِّك كده يعني إيه الدروس كده اللي أثّرت فيكِ وخرجتي بيها من تجربة الهجرة دي؟ يعني أول حاجة هي تجربة إن أنتِ ميتنصبش عليكِ وتبقي ناصحة، تمام؟ إيه بقى تاني؟
طبعًا، طبعًا. آه، آه. طبعًا.